Alors, je voudrais te parler un petit peu de ma situation, heu, hem, personnelle actuelle, hem, qui tourne autour, hem, voilà, d'un ressenti que j'ai, heu, dernièrement. Heu, ça concerne, heu, pour te donner un petit peu plus de contexte, heu, voilà, hem, un peu mes choix, heu, plutôt, heu, centrés autour de la carrière. Heu, voilà parce qu'aujourd'hui, heu, finalement, hem, j'ai un travail dans lequel je ne m'épanouis pas. C'est quelque chose que je fais, voilà, heu heu, pour, heu, pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, hem, de façon tout à fait normale, heu, mais, heu, voilà, j'ai aussi une passion à côté, heu, qui est le beatmaking. Je fais ça depuis très longtemps, depuis de de nombreuses années et hem, voilà, mon travail comme, heu, mon travail actuel ne me passionne pas beaucoup, c'est vrai que je commence à beaucoup à me poser des questions, heu, hem, si j'essaierais pas de faire quelque chose de plus professionnel avec la musique, hem, si j'essaierais pas de faire, heu, enfin, voilà, heu, changer un petit peu de voie pour, heu pour, heu, que ça corresponde un peu plus à mes valeurs. Mais malheureusement, bah, j'ai très peur, heu, que ça crée de l'insécurité, heu heu, notamment financière, pour moi, heu et ma famille, hem, parce que voilà, heu, j'ai un rôle de père et j'ai un rôle de chef de famille et et je me dis que, voilà, c'est très compliqué de changer de carrière, heu heu, sans, heu, voilà, perdre un petit peu en pouvoir d'achat et mettre un peu toute ma famille, heu heu, dans l'embarras de de mes propres choix donc heu, voilà, je voulais un peu échanger avec toi et voir ce que ce que tu pouvais, heu, voilà, ressentir de cette situation.
Bien sûr. Bah, je suis désolé d'apprendre que ton travail ne t'apporte plus, hem, satisfaction et heu, c'est c'est très courageux de, ne serait-ce que déjà, de, hem, de songer à à à suivre sa bah, ta passion à savoir le le beatmaking. Ça fait combien de temps, heu, que ton travail ne te satisfait plus et que tu penses justement, heu heu, peut-être à faire de la musique pour, heu, pour vivre et subvenir à tes besoins et évidemment ceux de de ta famille qui compte énormément pour toi, je te je l'entends?
Mmh mh. Mmh mh. Heu et bien ça fait, je dirais, heu, hem, ça doit vraiment, heu, me travailler cette idée depuis environ 5 ans. Hem, ça fait, heu, ça fait à peu près 8 ans, heu, que je travaille, heu, voilà, dans dans dans mon domaine. Mais tout simplement, voilà, ce qui m'a un peu retenu, c'est que, bah, je suis rentré dans une spirale de de de vie. Heu, attention, je me plains pas, voilà, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Mais voilà, plutôt le train-train familial, heu, heu, m'occuper de mon enfant qui grandissait, heu, voilà, hem
D'accord, quand même.
voilà être présent être présent aussi pour ma compagne, heu, hem, gérer aussi la fatigue, hein, liée au travail, heu heu, lié à mon travail. Parce que c'est quelque chose d'assez fatigant. Donc heu, oui voilà quoi, enfin tu, heu
Non, mais c'est, heu, bah, de tenir 5 ans, alors que ça fait un bon ça fait un bon moment que ce ce ce travail ne te convient plus. Mais justement, pour remplir ton ton rôle de de père de famille, bah tu tu t'accroches sans te plaindre, hein, je l'entends, hein mais heu, c'est vrai que, voilà, tu arrives à un moment où tu voudrais passer à autre chose et heu et tu as cette passion qui, heu, qui t'appelle. Hem, est-ce que, heu, tu comment dire? Tu avec le le maximum d'objectivité possible, est-ce que tu maîtrises, heu, cette passion-là? Est-ce que tu y crois vraiment? Ou c'est, peut-être, pour toi une porte de sortie ou est-ce que tu crois vraiment en ce que tu fais, en la qualité de de ce que tu fais ou tu penses qu'il y a encore, heu bah, beaucoup à apprendre?
C'est vrai. Exactement, ouais. C'est ça. Heu, moi, heu, moi-même, heu, personnellement, heu, je doute beaucoup, heu, de de mes propres compétences. Hem, voilà, heu, c'est vrai qu'on est dans une ère où il y a, mmh, voilà, beaucoup de créateurs de contenus, beaucoup de gens qui diffusent beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux, notamment dans dans la musique, hein et donc du coup, il y a vraiment, heu, matière à à se comparer, hem, sachant que, voilà, je me suis, heu, éloigné un petit peu de la musique, heu, on va dire depuis, heu, depuis 5 ans. Hem, j'ai l'impression d'avoir pris, heu, un petit peu de de retard par rapport à tout ça, donc c'est moi qui suis très critique par rapport à moi mais pour en revenir à à ta question sur l'expérience, oui, en fait, heu heu, il y a heu, il y a longtemps de ça, j'avais commencé à faire quelque chose d'un peu sérieux avec la musique. Heu, j'ai fait j'ai fait 4 ans de conservatoire, heu, j'ai eu un petit peu de réseau, j'ai déjà je me suis déjà produit un peu en live, j'ai gagné quelques cachets mais pas énormément bien sûr mais heu, à un moment donné, bon ben, voilà, j'ai stoppé tout ça, heu et je suis devenu un travailleur et un père de famille, tout à fait standardisé.
Ouais. D'accord. Mmh. Ouais. Ah! Ah oui! D'accord, donc j'entends quand même que tu as un passif avec, heu, la musique, quand même un passif de professionnel à partir du moment où tu as eu, heu, des cachets. C'est que tu as, heu, que tu as réussi à avoir de de l'argent gra grâce à ça et et rien que pour ça félicitations, parce que, tu l'as souligné toi-même, c'est pas un milieu facile et qui est très concurrentiel et quand tu en parles bah au 1er concer à part toi donc qui est le 1er concerné mais justement aux autres concernés donc heu, ta famille évidemment, notamment, heu, ta compagne. Est-ce qu'elle t'encourage? Heu, est-ce qu'elle elle, heu, partage les les mêmes craintes, heu, que toi? Vous vous en parlez?
Tout à fait. Moui. Mmh mh. Oui, oui, on a eu l'occasion d'en parler et en fait, heu, vraiment c'est c'est très concret, heu heu, nos s nos craintes elles tournent uniquement autour, heu, de nos capacités financières, en fait, finalement. Heu, puisque, hem, dans le fond voilà ma compagne c'est vrai que ça fait maintenant un un certain nombre d'années qu'elle qu'elle fait partie de ma vie aussi et et heu, elle connaît me tou toute mon évolution par rapport à la musique et elle sait très bien, voilà, quel est le le potentiel, en tout cas, heu heu, que j'ai dans dans ce domaine, donc elle, heu, c'est vrai qu'elle serait plutôt pour. E elle voit bien que, quelque part, je me suis un petit peu éloigné de de tout ça, mais c'est vrai que pour elle aussi, c'est c'est une crainte que, hem, voilà, financièrement, ce soit plus difficile pour, heu, pour notre famille quoi, tout simplement, mais sans m'imposer quoi que ce soit bien sûr.
D'accord. D'accord. Oui, mais c'est non mais c'est que c'est une crainte, heu D'accord, bah, en tout cas ça reste une crainte, heu, légitime que tu partages toi aussi, mais par contre j'entends quand même que qu'elle t'encourage voilà à bah à être heureux et si le ton bonheur passe par par la musique, voilà, en tout cas, elle elle ne serait pas contre. Est-ce que tu as déjà, heu, songé est-ce que ce serait possible déjà de dans un 1er temps de de faire les 2? C'est-à-dire de léb de libérer un petit peu de temps notamment de ton temps libre pour justement te consacrer un petit peu à la musique tout en gardant ton emploi, voir déjà comment les choses, heu, évoluent pour justement voilà ne pas quitter, heu, bah ce ce confort financier et tout en, voilà, commençant déjà à te à te remettre dans le beatmaking. Est-ce que commencer par les 2 ça peut être difficile mais est-ce que c'est quand même une, heu, une piste en envisageable pour toi?
Oui. Mmh mh. Oui, c'est c'est une piste envisageable et c'est même, heu, je dirais peut-être la piste la plus, heu, raisonnable dans l'immédiat parce que, voilà, j'ai c'est vrai que dans le domaine du beatmaking, bon bah, j'ai tout à construire. Hem, mais je peux pas vraiment me permettre, heu, voilà de prendre de de de tels risques, à savoir, voilà, tout quitter, tout plaquer pour, heu, pour me lancer un petit peu, heu, à l'aveuglette dans dans ce domaine. Hem maintenant, heu, ouais, oui, oui, ce ce serait l'idéal de de combiner les 2. Le la seule petite contrainte, on peut dire, c'est que, heu, voilà, bon bah, j'ai des j'ai j'ai des horaires décalés. Heu, je travaille dans un système qu'on appelle les trois-huit. Je sais pas si tu connais et heu, du coup, heu, c'est vrai que mes horaires sont assez irréguliers et hem, c'est pour ça que parfois je suis un peu un peu fatigué de ma journée un peu vanné et j'ai pas, heu, non plus, voilà, toujours, heu, l'énergie nécessaire pour vraiment bien, heu heu, me plonger dans dans la musique, me plonger dans la composition. Parce que c'est vrai que ça demande un certain une certaine dose de concentration et c'est vrai que parfois je me sens pas dans les meilleures dispositions, heu heu, pour voilà pour bien, bien pratiquer, c'est aussi un peu pour ça que je me suis éloigné de de la musique.
Oui. D'accord, après oui, c'est vrai que comme tu me dis, tu as ton travail prend beaucoup de de place, heu, dans ta vie et donc heu, aussi, dans dans ton temps. Heu, est-ce que déjà le reprendre un petit peu le le week-end, si tu es, heu, si tu es libre ou des ou ou des moments où peut-être que avant, heu, lorsque tu avais suffisamment d'énergie, bah, tu faisais autre chose que de la musique, peut-être je sais pas, heu heu, une sortie dehors, heu, jouer à la console, regarder un film plutôt de remplacer, voilà, ces petits moments-là que, mmh, que tu avais, heu, aussi courts soient-ils, heu, justement, pour remettre un peu le nez dans dans dans la musique, pianoter un petit peu et aussi ce que je me ce que je me demandais, c'est que, est-ce que tu as toujours des contacts, heu, dans la musique? Parce que tu as eu tu m'as tu m'as expliqué, heu, voilà des tu as, eu, évolué un petit peu dans dans la musique. Est-ce que tu peux reprendre contact avec certaines personnes qui pourraient t'accompagner, te donner des conseils, heu, te guider peut-être, heu, ou ou pas du tout?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Si si oui, j'ai encore, heu, j'ai encore certains contacts, heu, qui sont en lien, heu, hem, voilà, heu, plus ou moins fort avec, heu, la musique. Hem, voilà, c'est vrai que c'est pas de je les ai pas sollicités et déjà de moi-même, heu, c'est vrai que depuis, heu, quelques années, voilà, j'ai pas non plus produit, heu, de de projets dont je suis vraiment fier. Heu heu j'ai pas produit de choses, heu, que je voulais vraiment, vraiment mettre en avant justement parce que voilà, j'ai pas pris le temps, heu, de le faire depuis depuis ces dernières années. Je me suis focus sur d'autres, heu, voilà d'autres aspects de ma vie, comme, heu, voilà, bah, le le travail, heu, la parentalité, heu, voilà ce genre de choses. Et ou aussi, comme tu disais, voilà regarder un film, faire une partie de console. Bon, c'est vrai que je pourrais, heu, le week-end et aussi, heu, essayer de me voilà, de me motiver, de me, heu, me me me concentrer un petit peu, heu, là-dessus et reprendre, heu heu, voilà, un petit peu de musique. C'est vrai que moi, je je ressens en tout cas l'envie de de reprendre, donc ce serait une piste en tout cas pour moi, oui.
Ah. D'accord. Oui, ça pourrait être, heu, une piste dans sous en dans c dans ce but, voilà, de d'équilibrer un petit peu les 2 donc heu, ton travail, donc surtout, la les revenus. Heu, peut-être, hem, de de négocier avec, heu, ton patron si tu le connais bien, si, heu, tu me dis que ça fait longtemps que tu travailles avec lui, peut-être, heu, un travail à, heu, à mi-temps ou heu, une journée au lieu de faire 5, heu, hem, 5 jours par semaine ou autre, voilà de peut-être passer à 4, de passer à 3, de négocier quelque chose, heu, avec lui pour te dégager du temps pour la musique et tout en ayant, bon, évidemment un un revenu qui sera amoindri mais qui te permettrait aussi, bah, de commencer de à vivre de ta passion en tout cas, voilà, à à te oui à te à te mettre une créer une habitude de travail quoi. Est-ce que c'est envisageable?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh, oui oui, heu, enfin avec mon patron, je sais pas ce que je je pourrais obtenir, hein, bien sûr, mais, heu, hem en tout cas je vois, heu, je vois où tu veux en venir, heu. Heu, ce serait moi l'idée, c'est vrai que ce serait d'alléger un peu mes horaires, de me dégager un petit peu de temps pour pouvoir m'y remettre, heu, dans de bonnes conditions. Heu, je pense que c'est l'essentiel maintenant, voilà, j'ai j'ai plusieurs, heu, sûrement possibilités, heu, que je ne connais pas vraiment mais il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais effectivement, ouais, c'est je pense que c'est la solution de de me dégager un petit peu de temps pour pouvoir m'y remettre, heu et en tout cas j'aimerais beaucoup.
C'est ça! Oui, c'est ça de remettre, en fait un un pied à l'étrier, heu, voir déjà comment ça se passe? Parce que te, heu, de par les années, de par ton rôle de père de famille, bah, tu as pas forcément eu le temps, donc déjà voir, heu, comment tu te sens, et peut-être que justement en commençant un tout petit peu, tu vas ressentir encore ce regain de motivation motivation en ayant la tête dedans, et peut-être que là, tu ça débloquera des des solutions et peut-être un jour et je te le souhaite, eh ben, de quitter ton ton travail de consacrer à 100 % de de ta musique à ta musique pardon.
Mmh. Bah à ben en tout cas, heu, moi je te remercie pour ton écoute, heu, je te remercie pour tes bons conseils. Hem, je vais essayer de de creuser un petit peu, de récolter des informations et aller un petit peu de l'avant et et voilà, je vais raviver un petit peu la flamme, heu, de la passion. Merci à toi!
Je te souhaite, heu, plein de réussite!